Hm, ja, und ich muss auch ehrlich zugestehen, dass ich eigentlich von meinen Freunden dafür gehasst werde, dass ich so selten online bin. Das Problem aber wiederum ist, ähm, ich arbeite ja schon sehr viel mit unterschiedlichen AI Firmen und, ähm, versuche auch mehr auf Freelancing zu gehen und da bist du einfach online und ob du willst oder nicht, da kommt irgendwann mal 'ne Werbung oder hier irgend 'nen Video, hier irgendwas Interessantes und das ist dann wie so Manipulation von Sekunde 1, sobald du den Screen öffnest und man kann da einfach nichts machen und ja, wie du sagst, also, ich habe schonmal, äh, einige Apps gelöscht, die dann auch nicht mehr runtergeladen, aber es gibt so 'ne Vielzahl von interessanten Sachen im Internet und das fällt einem so schwer.
<chuckles> Mhm. Mhm. Ja, ja. <chuckles> Ja, absolut. Hast du denn mal versucht, so wenn du wenn du den, ähm, Impuls verspürst oder wenn du jetzt merkst, so: „Okay, ich wurde jetzt echt getriggert, ich habe jetzt, keine Ahnung, irgendwas Interessantes online gefunden“, dass du dann sagst: „Okay, ich baue jetzt 'ne kleine Minipause ein, dass ich quasi wie 'ne kleine Verzögerung habe“ also, wenn der Drang quasi entsteht, da jetzt irgendwas zu tun, dass du dann sagst: „Okay, 3 tiefe Atemzüge wirklich. Ich mache jetzt bewusst 1 Minute Pause“, und dich einfach so 'n bisschen selbst fragst: „Will ich das denn jetzt wirklich? Lenkt mich das jetzt ab? Bin ich grad irgendwie an 'nem Projekt dran? Kann ich mir das vielleicht auch noch später, ähm, anschauen?“ Dann könntest du es ja vielleicht als als neuen Tab aufmachen oder als Lesezeichen als Lesezeichen speichern und dann so 'n bisschen die Entscheidung nach hinten verschieben und wirklich, wenn du dafür Zeit hast und dann halt weniger abgelenkt vom ja, ich sage jetzt mal Tagesgeschäft so.
Mhm. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Theoretisch ja, <chuckles> praktisch immer bisschen schwierig, weil ich habe auch 'ne Frau daheim mit Hund und da wirst du auch mal so aus dem Alltag einfach entrissen. Ähm, plus hast du dann noch Familie, die dich mal anruft irgendwie zwischendurch und dadurch ist ich weiß, ich ka also, das ist so 'ne so 'ne Routine oder so wirklich, ähm, Methoden zu entwickeln, wie ich da wirklich wegkomme, das fällt mir extrem schwer, weil ich lass mich auch generell leicht ablenken. Also, sei es jetzt wirklich meine Frau, die jetzt kurz was braucht, ich mache das 2 Minuten und dann bin ich wieder 10 Minuten am hocken und mache nix, ne, und das das dieses hm, ich glaube, das ist auch irgendwo mein Mindset, ähm, was mich einfach nicht voranbringen möchte, wo ich einfach keinen Drive habe und, ähm, ja, Ablenkungen sind so 'ne Sache. Also, ich hatte mal 'ne Phase, da habe ich's wirklich geschafft, äh, 1, 2 Minuten was erledigen, weiter hustlen. Das passiert aber bei mir öfter, wenn ich sehr, sehr stark unter Druck stehe, ähm, sei es finanziell oder zeittechnisch und, ähm, ich weiß nicht, ich bin so 'n Mensch, ich arbeite gerne unter Druck und normal ist es bei mir aber bisschen schwierig.
<chuckles> Mhm. Mhm. Ja. Mhm.